Mira, yo particularmente soy del tipo de personas que le molesta la notificación de que alguien me habló, por lo tanto, normalmente, si tengo el teléfono en las manos o tengo la, eh, la aplicación en la computadora, pues yo respondo lo más rápido que pueda. Que no pueda responder, bueno, pues no lo hago. ¿Qué pasa cuando es al revés?
Ujú.
En ese caso, eh, las a esas personas que les da ansiedad, que les causa ansiedad de: "Ay, tengo que responder, tengo que responder". Yo lo que les recomiendo es, eh, tengan paz tengan paz, que no es una emergencia, es un mensaje de texto. En caso de que sea una emergencia, va a ser una llamada, y en caso de que sea una emergencia muy muy grave, igualmente desde donde estás no la vas a poder resolver. Entonces, siempre que yo tengo, eh, esa conversación con esas personas, de que: "Ay, perdóname, que estaba haciendo no sé qué, que estaba no sé cuánto", yo siempre le digo: "No te preocupes, todos tenemos una vida y todos tenemos ocupaciones, tú me respondes cuando puedas", se responde cuando se puede. De hecho, tengo una amiga que siempre lo hace, siempre dice: "Ay, eh, discúlpame, que no te pude responder", que no sé qué, y yo siempre le digo lo mismo: "No te preocupes, tú me respondes cuando tú puedas". No es obligatorio. Claro, yo le quito el peso, yo le quito el peso inmediatamente porque no es obligatorio responderme inmediatamente. Y tengo otra amiga que incluso me dice: "Ay, pensé que te había respondido", y ya. <chuckles> Y aquí no ha pasado nada, porque es así. Exactamente exactamente.
Ujú. Claro, le quitas la le quitas la culpa de una vez. Claro, tranquilos y sin nervios. Ujú. Ahora, también también ocurre que hay ciertas brechas, eh, generacionales, justamente incluso a la hora de responder aunque de forma muy diplomática, pero hay personas que también son un poquito más sensibles que de lo que lo que se espera, y estoy hablando específicamente de las nuevas generaciones, que básicamente son generaciones de cristal, que no se les puede decir mucho, no se les puede hablar muy feo, porque entonces me estás maltratando o estás, eh, estimulando mi TDH, no sé, THD lo co como se llame, porque son muy sensibles, sobre todo generaciones un poquito más jóvenes que sí quieren y están muy estimulados a la inmediatez de todo, sobre todo, a la inmediatez de la respuesta de la generación anterior. ¿Te ha pasado con alguien que sea un poquito más joven que tú y que te diga, no sé, tía, mamá, este, eh, maestra, ¿por qué no me respondió usted rápido?
Así es. Ujú. Así es. Ah, sí. No, eso, no he tenido esa esa experiencia hasta el momento, no. Realmente, eh, no suelo tener mucha relación con personas que sean mucho más jóvenes que yo, y las que son más jóvenes, pues ya trabajan conmigo y ya pasan de esa edad que es un poquito más inmadura y, bueno, pues no no he tenido ese inconveniente, pues, hasta el momento.
¿Te ha pasado? ¿Y no has visto otras personas que haya que hayan tenido ese inconveniente con las nuevas generaciones, que son tan sensibles?